Ah, ti mau tanya nih Kak, gimana nih musim nih mempengaruhi makanan yang Kakak makan di rumah nih?
He iya, Kak. Kalau di sini ya Kak ya, kan aku di benua Eropa di mana itu ada 4 musim. Nah, misalkan, kalau musimnya itu lagi panas, orang-orang sini ya, orang penduduk lokalnya kebanyakan yah, eee, orang bulenyalah, kalau kita sebut gitu ya Kak ya, itu mereka kalau panas-panas itu malah justru senangnya barbeque-an, Kak.
Oke. Betul betul. Oh, pa ngambil oh pas panas-panas barbeque. Oke oke.
Hmm, mereka senang banget tuh kan di luar, aktivitas di luar gitu kan. Si bapak-bapak nih senang deh itu yang, eee, manggang-manggang gitu kan. Nah, kalau aku ya ma
Oh, berarti nggak di dapur itu ya prosesnya ya, Kak, ya?
Enggak, jadi itu biasanya, eee, kalau ini agak beda dengan di Indonesia. Waktu aku di Indonesia perasaan bapak aku tuh nggak manggang-manggang di luar.
Oke. <laughs> Nyate nyate, eee, karena panas terus gerah. Oke.
Padahal panas terus ya, Kak, ya? Iya. Heeh, aku jadi kepikiran juga tuh, kayaknya perasaan dulu tuh barbeque-barbeque-an nggak sering deh gitu deh. Kalaupun iya mungkin di restoran atau tukang sate gitu kan, bakar-bakar tuh, tapi kan bapak aku enggak. Tapi di sini nggak tahu kenapa, itu be senang banget yang namanya barbeque-an sampai mereka tuh beli ya, Kak, ya alatnya, taruh di rumah. Dari yang ukurannya kecil sampai ada yang mahal juga gitu ya. Kalau aku kan mikir, ya udahlah yang itu aja asal bakar-bakar juga oke, gitu kan. Ini enggak, kalau yang pria-pria itu bapak-bapaknya ini nih, nggak usah bapak-bapak ya, maksudnya anak-anak, eee, yang, eee, apa sih karena anak di sinilah ya biasanya kan yap yang prianya gitu ya walaupun yang wanita juga suka juga gitu, eee, barbeque, tapi biasanya yang goreng-goreng itu yang panggang-panggang tuh yang lakinya. Itu pada seneng ngobrol tuh kalo ama tetangga juga, uh, merek ini ya, merek itu, yang apalah Outdoor Eye, aku terus terang nggak tahu, Kak, nggak paham. Heeh. Pokoknya bagi aku barbeque ya barbeque gitu, pak bakar-bakar ya udah, yang satu mungkin pakai arang gitu ya. Kayak, misalkan di Indonesia ya sate gitu kan ya, atau yang misalkan kalau di Bali tuh ada enak juga tuh, bakar-bakar ikan ada kayak itu s eee, pakai kelapa gitu loh, Kak, batok kelapa apa apa tuh? Te et heeh, itu enak banget kan wangi iya, gitu. Nah yang selebihnya sih aku nggak jelas yang aku nggak pernah gitu manggang-manggang gitu ya. Ya udah, itu kalau musim panas mereka tuh senang pasti suami aku bilang, "Yuk kita barbeque-an yuk, yuk cuacanya bagus"
Oke, benar juga. Betul. <chuckles> Iya batok kelapa kalau di sini. Tempurungnya tempurungnya, hmm. Apa sih yang membuat mereka senang barbeque-an itu apanya, Kak, ya? Proses apanya? Apakah manggangnya ataupun ngobrolnya justru gitu. Apa sih yang bikin mereka senang? <chuckles>
Suasananya udah pasti nih Kak ya, dibayangkan nih, panas, Kak. Nah, udah. Eee, biasanya sih udah agak kesorean deh ya udah udah misalkan jam jam 4.00 gitu jam 3.00 jam 4.00 udah mulai tuh biasanya ya, biasanya sih nggak nggak benar-benar siang-siang bolong gitu, nggak. Tapi matahari masih tinggi ya di sini kan, eee, gelapnya itu jam 9:30 jam 10.00 ya kalau summer ya, kalau musim panas. Nah udah
Oh, berarti kira-kira kalau di sini jam 3.00-an kali ya? Setara seperti itu ya? Nggak?
Iya, kurang lebih jam 3.00 sorean gitu udah mulai nih si bapak nih biasanya nih. Ini biasa yang aku perhatikan nih ya si bapak-bapak nih. Udah disiapkan, kan butuh waktu juga tuh biar panas tuh ya, nanti dia mulai tuh nanti taruh itunya ayamnya dulu, apanya dulu, biasanya kan setiap macam tuh, eee, gantian. Misalkan daging steak-nya dulu, udah dibakar juga. Itu nanti dia di luar, eee, nggak tahu kenapa ya dia sambil misalkan minum, udah panas-panasan. Kayaknya ada, nuansa tersentuh gitulah Kak ya, Kak. Mereka tuh bener-bener nikmati banget, terus ngobrol biasanya kalau ada teman-teman yang diundang ini kan kalau aku ya tadi bilang keluarga aja ya dia yang sibuk sendiri di luar ya, Kak, ya. Nah, tapi kalau misalkan, ngundang temen juga, ya udah tuh entar si bapak ama si bapak, e temen laki-laki ama laki-laki ngobrol itu. Saya panggang-panggang entar ngoceh-ngoceh apa, cerita sambil minum. Mereka senang.
Oke. Ya, iya. Hmm, betul juga. Berarti ada proses berjemurnya mungkin kali ya? Kalau di Eropa kan suka berjemur kali ya, orang-orangnya tuh, mumpung musim panas. Kayaknya di situnya mungkin ya? Kalau menurut Kakak gimana tuh?
Iya. Bener karena kan iya. Karena kan m eee, memang jarang ya m eee, panasnya di sini jarang cuma 3 bulan. Apalagi dengan, climate sekarang ini yang kadang suka nggak jelas, Kak. Musim panas pun kadang hujan gitu, jadi mereka tuh begitu ada misalkan cuaca yang bagus mereka mau ma ma ha manfaatin di luar, dengan kombinasi, ya makan. Makan itu kan paling nikmat, Kak. Eee, nggak usah ngobrol banyak soalnya dengan makanan udah bisa ngobrol tuh.
Betul juga sih ya. <chuckles> Ya ya ya, jadi sosialisasi ya. Betul betul.
<chuckles> Bahasanya makanan, bener nggak? Kenyang, iya! Kayak gitu, itu kalau summer ya kalau misal panas. Nanti nih, kalau misalkan, eee, musim mem eee, bises ini yang yang barbeque sama, sampingannya ini deh, Kak, eee, salad salad biasanya. Jadi agak dingin gitu kan, heeh, yang ringan-ringannya itu saladnya itu. Nah
Salad juga, betul betul. Itu bapak-bapak juga yang bikin itu, salad itu?
eee, saya kadang ya ibunya di dalam itu kan biasanya cepet mereka heeh, cu daun-daunnya tuh misalkan saladnya itu udah udah ada yang udah jadi juga udah dipotongin di, eee, supermarketnya gitu, Kak. Jadi nggak nggak ribetlah, gitu kan.
Oh ya ber betul. Supermarket ya.
Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan udah musim dingin. Nah, itu kebalikan deh nggak mungkin dia di luar, ya kan dingin soalnya beku yah. <chuckles> Nah, ya udah, dia di ke dalam. Nah, di dalam itu, biasanya itu ya itu dia makan ada juga tuh yang makannya bareng-bareng makan di, eee, namanya Kaasfondue, jadi cheese, cheese fondue aku nggak tahu di Indonesia itu d ada nggak. Jadi dia seperti di pot, anggap aja panci deh, panci, eee, terus dipanasin dia kejunya itu dilumerin. Nah, udah gitu roti, roti yang baguette gitu loh, Kak, yang roti panjang, roti Perancis itu, dipotong-potong heeh, dicelup-celupin. Betul, tapi kalau dicelupin di di keju itu ternyata enak, Kak.
Iya sih. Betul be hmm. Oh, ya ya ya. Ya, yang agak keras kayaknya ya teksturnya ya? Oke.
Gitu, justru nggak nggak boleh terlalu lembut, kalau nggak hancur di pancinya, kan dicelup-celupin jadi kayak ada semacam garpunya gitu, Kak. Garpunya panjang, karena kan tangan kitanya musti masukin tuh rotinya di situ. Jadi roti itu kayak ditusuk kayak semacam kayak tusuk satelah. Cuma dia bentuknya kayak garpu. Nah, itu k kita, eee, apa, rotinya itu kayak kita cuil-cuil kecil-kecil gitu, Kak, nggak terlalu kecil banget sih, pokoknya sedang ukurannya bisa masuk langsung ke mulut. Nah, itu ditusuk sama garpu itu, dicelupin di panci itu. Pancinya satu di tengah-tengah. Ini makanan Swiss se sebenarnya sih, Kak, aku tahunya itu dari waktu pas, eee, musim dingin, salju, tebal di Swiss.
Ya. Oke, berarti itu makanan bareng-bareng gitu ya, satu apa, adonan keju itu ditaruh tengah terus, eee, saling nyomot. Gitu kali ya gambarannya ya Kak, ya? Oke.
Iya. Benar. Iya, benar. Ini makanan biasanya makanan musim, eee, dingin. Enak emang tuh kan anget ya, makan gitu kan, terus biasanya kalau di Swiss-nya sendiri, itu kadang dicelup lagi ke m ke minuman keras, Kak. Gitu, jadi rotinya diminum dice celupin dulu di minuman keras terus dimasukin ke keju. Itu keras banget, Kak, aku ada migrain itu langsung naik, Kak. Pusing aku. <laughs>
Oh gitu.
Gak bisa aku iya.
<chuckles>
Minumannya seperti minuman, eee, semacam, eee, a ini dibila di sini dibilangnya liquor, jadi kayak minuman ya minuman keras kayak, eee, semacam kayak whiskey gitu deh, tapi lain, bukan whiskey. Jadi keras banget berasa ap benar. Iya.
Iya, ya ya. Oke. Oh, itu menarik juga sih ya kalau inian ya kalau musim dingin. Nah, kalau antara musim dingin dan musim kem apa panas kan biasanya ada gugur sama semi gitu ya, kalau itu juga gimana tuh Kak, mempengaruhi makanan nggak tuh?
Kalau musim gugur itu biasanya makannya juga hampir mirip-mirip dengan musim dingin, karena kalau di sini musim gugur itu udah mulai kan, eee, le apa, mataharinya juga lebih cepat, ini yah, ber terbenam ya. Terus udah gitu, eee, hujan, kadang-kadang angin dingin, kayak gitu kan. Suasananya seperti, ya kayak winter deh gitu kayak musim dingin. Nah, makanannya juga banyakan tuh makanan yang agak berat, eee, seperti misalkan ada di sini namanya sup kacang polong, Kak.
Oke, oh jadi itu kecenderungannya makanan berat ya kalau yang ini ya musim apa tadi, semi ya gugur gugur ya.
Heeh, itu berat. Iya. Gugur, musim gugur kan gugur tuh dekat dengan ke eee, musim dingin ya, iya. Karena untuk ngangetin diri, Kak, itu tujuannya.
Apa? Menuju dingin? Oke.
Kayak m ada minumannya juga kan ngangetin diri.
Oh, ya. Betul betul juga sih kalau kayak gitu ya. Karena kan banyak apa, variasi musimnya banyak gitu ya, jadi memang makanan menyesuaikan, beda kalau di sini nih, mau hujan mau apa, kemarau, es tetap laku ya. Karena kan habis hujan pasti panas lagi gitu. Jadi tetap orang, mau-mau aja minum es. Kalau di sana kan, udah dingin ya udah beberapa bulan itu akan dingin terus gitu. Nah, eee, selain makan nih hmm, ada nggak sih aktivitas yang dilakukan saat makan bareng tuh terutama tadi, eee, untuk makanan-makanan khas yang sesuai musimnya tadi tuh, Kak?
Hmm. Iya. Iya. Benar, itu kayaknya makannya sepanjang masa. Hmm. Ngob eh, itu sekali lagi kalau makan-makan itu paling enak Kak, ngobrol. Biasanya kan kalau misalkan makan, eee, barbeque tadi, Kakak, tanya juga gimana sih, ya, nggak jauh-jauh ngobrol. Orang sini itu, seneng kumpul-kumpul, ngobrol. Kadang aja makanannya nggak ada dia minum aja dia bisa ngobrol gitu, Kak. Ngumpul-ngumpul itu. Ini ya jadi kalau dengan ya kayak tadi makan barbeque, biasanya kan aku bilang misalnya sepasang gitu ya s eee, suami istri, itu kan sering, kami juga kayak begitu jadi undang ke rumah. Oh kita makan barbeque-an, itu biasanya si bapak-bapaknya gitu yang suaminya tuh, ngobrol-ngobrol suami aku, terus aku kan ngobrol ama istrinya. Kadang juga kita membaur karena di sini kan setara ya, Kak, ya. Jadi, laki perempuannya sama aja gitu ngobrol. Nah, itu situasi kayak gitu, entar duduk, eee, makan lagi ayo terus kan suami aku berdiri lagi entar temennya mungkin bantuin. Ayo manggang juga balik apa pu untuk balik-balik dagingnya gitu loh, Kak. Entar udah kelar mungkin di suami aku taruh lagi makanan yang lain di atas panggangan, sedangkan temennya bantuin. Ini udah udah mateng ayo ibu-ibunya dikasih gitu atau anak-anak juga dibagi kayak gitu. Itu ngobrol deh, hmm.
Betul. Iya benar benar. Oke oke. Jadi lebih banyak aktivitas ngobrolnya ya, menyenangkan juga jadinya kayak ini ya, pa apa, sedi kayak, kayak pesta barbeque atau arisan kali ya kalau di sini kali ya. Oke oke.
Iya. Benar, heeh, jadi enggak diem-dieman, ngobrol banyaknya di sini.
Nah kalau ter ketersediaan ini, Kak, bahan bakunya nih. Apakah kalau di supermarket itu jadi berbeda tuh, Kak, antar musimnya tuh? Misalnya tadi oh musim panas, summer-nya ini, eee, daging-dagingan lebih banyak nih atau bu bahkan dagingnya lagi diskon. Nah, kalau nanti musim dingin beda lagi. Ada enggak seperti itu, Kak?
Kalau musim, eee, panas dingin eee, apa, itu biasanya kan ada peternakan sendiri ya. Aku sih tidak lihat misalkan oh daging sapi misalkan, lebih banyak di eee, summer dibandingin misalkan winter-nya gitu, lebih banyak di musim panas dibandingkan musim dingin. Cuma mereka sesuaikannya kayak gini di supermarket, kan kalau panas tadi aku bilang, banyak orang-orang di sini barbeque, Kak, ya. Mereka bikin paket, Kak. Biasanya spesial, seperti spesial edisi di dia bikin spesial misalnya daging-daging udah dikasih bumbu, dimarinade, atau udang-udangan, udah kadang-kadang udah disetin gitu loh, Kak, 1, eee, apa, kayak misalkan dibungkus yang daging ayamnya, daging sapinya, jadi udah 1 set. Orang tuh nggak be nggak usah beli, eee, kepisah. Nah, itu biasanya ada tulisan juga barbeque bener, paketan itu udah ditulis memang barbeque, jadi memang spesial untuk edisi ya musim panas. Kalau musim dingin enggak gitu, beda lagi. Ada sih barbeque-an di dalam rumah ya. Ada juga dari elektrik itu beda lagi dia paketnya. Jadi setiap musim itu beda-beda sih untuk, eee, paket-paket yang mereka siapkan di supermarket.
Iya, benar. Hmm, iya iya. Oh ya, sepaketan ya? Oke. Iya iya, benar. Nah, kalau ini gimana, Kak, apa namanya, kalau musim dinginnya itu, eee, suasana supermarketnya kayak gimana tuh? Ada perbedaan nggak tuh? Tadi kan, kalau apa, musim panas, tadi tuh ada paket-paketan untuk barbeque. Nah, sedangkan kalau musim dingin gimana tuh?
Nah, ada. Kalau musim dingin itu khususnya apalagi ke Desember ya, Kak, ya. Itu misalkan, eee, pumpkin gitu. Nah, itu tahu kan yang misalkan untuk Halloween tuh buahnya pumpkin itu biasanya heeh. Nah, itu kan biasa kalau kayak kayak Oktober kan suka ada banyak hiasan-hiasan juga tuh yang yang, eee, diukir pumpkin-nya gitu kan. Nah itu biasa sup pumpkin, banyak kalau di musim gugur karena memang musimnya, seperti itu, Kak. Nah heeh, kayak gitu, dan untuk makanan edisi, itu dah Natal, Kak.
Oke, iya iya, tahu. Oke oke. Oh ya, oh kalau dingin tuh oh ya ya, menjelang Natal ya Kak, ya. Oke, oke benar juga.
Hmm, jadi banyak tuh makanan-makanan, eee, yang yang menjelang untuk Natal dan tadi sa aku bilang kan, kalau di musim panas itu barbeque dan di sini juga mereka suka, Kak, yang namanya makanan tuh, yang di tengah kayak tadi yang, eee, keju lumer. Ini ada lagi namanya gourmet. Ini biasanya di mertua aku juga, eee, entah itu atau dia memang bikinnya tuh, eee, makanan kayak di restoran. Jadi ada makanan pembuka, makanan yang, eee, panasnya ya, eee, main, eee, course-nya, atau makanan penutupnya juga. Jadi lengkaplah gitu. Benar-benar kayak di restoran atau dia benar-benar ngadain yang kayak gourmet tadi. Gourmet itu seperti barbeque juga ya. Ini sebenarnya makannya di tengah juga. Abi nih dari listrik gitulah ya, alat alat pemanasnya itu listrik, tapi kuali-kuali kecil, Kak.
Mhm. Gimana tuh kalau gourmet, Kak? Hmm, jadi ada beberapa pemanas gitu ya dalam di meja itu ya? Oke oke.
Betul. Iya, jadi seperti, eee, yakiniku kalau di Indonesia kan ada tuh yang yang kayak bisa hotpot kayak gitu?
Oh ya ya. Benar benar benar.
Ya, ini cuma gorengan-gorengan kecil ya lucu sih masing-masing orang gitu ada ku gorengannya di sendiri, penggorengan sendiri terus bisa goreng-goreng sendiri. Di dalam rumah.
Berarti ini tipe makanannya gorengan ya? Bukan sop-sopan ya kalo ini ya, atau bukan makanan berkuah ya, ke si gourmet ini?
Ya, kalau gourmet ini bukan berkuah, karena kan penggorengan. Itu mereka juga se sebagai tradisi di sini di keluarga, eee, pada saat berkumpul, kalau Desember ya, Natal.
Oh, ya ya. Berarti, eee, harus goreng dulu nanti diambil, goreng dulu gitu, ada proses nunggunya gitu ya. Itu enggak nyiprat-nyiprat, Kak? Kalau kalau goreng kan kadang-kadang kan, eee, suka nyiprat-nyiprat itu.
Iya. Ya kadang-kadang juga sih anak-anak aku suka, “Aw aw,” ah, suka gitu kan, eee, tapi kan ol o ini ya, penggorengan kecil biasa kan, e minyaknya nggak banyak-banyak, Kak, gitu. Cuma ada keseruannya sendiri. Masing-masing kan masak sendiri, maunya apa. Misalnya Kakak makan u udangnya, ngegoreng sendiri udangnya. Aku ngegoreng, eee, dagingnya. Ini kan ukurannya mini-mini ya, Kak, ya.
Oke. Iya, benar benar.
Kita sudah selesai, ngobrol. Heeh.
Oh, iya iya, kebayang kebayang. Bener bener. Jadi memang ada aktivitas untuk ngobrolnya, ada e aktivitas masaknya. Jadi memang, apa, menyatulah keluarga ini ya, gitu ya, Kak, ya, kurang lebih ya gambarannya ya? Oke deh. Wah, ini menarik banget sih, Kak, ya. Memang kalau ngomongin makanan, apalagi kalau musimnya banyak gitu. Dan setiap musim punya, apa namanya, ciri khas tersendiri gitu ya. Entah itu panasnya, mendekati panas, atau mendekati dingin, gitu. Jadi memang akhirnya makanan-makanan yang disajikan juga beraneka ragam. Wah, ini menarik banget nih, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, untuk informasinya nih.
Betul. Iya, seru. <chuckles> Terima kasih banyak juga sudah ngobrol ama Kakak ya, aku senang sekali. Sampai jumpa, Kak.
Sampai jumpa.